Puh, warte. Also, i ich bin ich bin jetzt, ja ich bin ja schon also ich bin ja erwachsen. Ich würde sagen, ich habe schon 'n bisschen Erfahrung gesammelt, ne? Wen man nich wen ich mir anvertraue. Ähm
<chuckles> Mhm.
deswegen würde ich sagen, in der letzten in den letzten Jahren fällt mir gerade nicht so schnell was ein, wo ich so sage, so, ne? Da sch da bin ich schon bisschen, ähm, ja, bodenständig so, ne? Also so, ne, da weiß ich schon so aus meinen Erfahrungs dass ich, so wen i wen ich mich anzuvertrauen kann, also wen ich mich anvertrauen kann, ne? Da, äh
Na, okay. Mhm. Ja.
ne? Auch wenn ich neue Leute kennenlerne, ist das so, da hat man schon irgendwie so 'ne gewisse Bewertung, die man einnimmt, ne? Und da, ne und auf der kann ma kann ich, äh, mich eigentlich auch verlassen bis jetzt, ne?
Okay. Verstehe. Ja. Okay, das ist natürlich verständlich, dass du da wirklich auf auf Erfahrungen einfach setzt. Aber das klingt dann auch erst mal so, als hättest du in der Vergangenheit mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ist das so?
Äh, <sighs> ja, definitiv, ähm, definitiv. Wenn ich jetzt so dra drüber nachdenke und reflektiere, dann würde ich sagen, zum Beispiel, es es gab es gab ja immer so 'n großen Streit, sage ich mal so, ne? Ja, damals hat ma habe ich noch zum Beispiel mit dieser ja, diesem Titel gearbeitet, „oh, mein bester Freund“ und so, bla, bla, bla, ne? Und, äh, den habe ich ja auch vertraut, ne? Und zum Beispiel gab es da so 'ne Situation, das war jetzt in den, ja, in den Tee äh, Jugendjahren, ne? Da hatte ich einen besten Freund, Anführungszeichen. Und, ähm, genau, den habe ich vertraut, aber da da habe ich mich auch also da da ka so ab also so, weil also, in der Gegenwart sind wir keine Freunde mehr, ne? Und, äh, <inhales> äh, da kam es ja zum großen Streit. Und das war ja auch 'n Vertrauensbruch. Der der wurde ausgelost äh, ausgelöst durch 'n Vertrauensbruch, ne, muss man auch sagen.
<giggles> Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, verstehe. <chuckles> Ja, ja, klar. Mhm. Fi Okay. Wie wie kannst du das so 'n bisschen näher beleuchten, bisschen näher drauf eingehen, was da genau mit gemeint ist, mit dem Vertrauensbruch? Weil Streit an sich ist ja nicht immer 'n Vertrauensbruch, oder?
Ja, ja. Genau, defin Ja. Ne, äh, nich muss nicht immer 'n Vertrauensbruch sein, ne? Aber das ist, äh also wenn ein Streit, äh, ähm, sozusagen her hergestellt wird durch 'n Vertrauensbruch, das das ist schon 'n mieser Streit, muss man sagen, ne? Ja, ja, das ist dann sehr schwer, das auch wieder, ne also du siehst ja, ich bin ich bin immer ich bin immer noch nicht mehr mit ihm ich habe auch nix mehr mit ihm zu tun, so, weißt du? Nach der Sache, weil i ich kann mich einfach damit nicht mehr assoziieren, ne? Und, ähm, da war einfach die, ja, die Wunde zu groß, ko ich also so, wenn ich darüber nachdenke, es ist ja so, es, äh, hat sich so aufgestaut, ne? So mehrmals habe ich ihn so äh, mehrmals hat er mein Vertrauen missbraucht, sagt man ja auch so.
Mhm. Das ist dann schon, ja, 'N anderes Level, ne? Mhm. Na, okay, verstehe. Okay. Aber aber inwie wiefern missbraucht? Also, w was war da konkret der Fall?